そうですね。もう外食、カップラーメン、もうご飯ご飯とた卵かけご飯だけみたいな。もう、それしか時間がなくって、そういう時って。で、なんか、そのたまなんかその、週1週間にそういう忙しい時期でも1週間に、あの、3時間ぐらい、ちょっと落ち着ける時間があるんですけど、その時間も、あ、やっぱり。いなんかこう、ちょっとだらけてしまうというか、あの、こう効率的に使えなくってですね。
うん。 ああ。 ああああ。 うん。 んうーん。 うーん。うん。 うん。 あ、はい。うん。 うんうん、そりゃそうですよね。うん、そりゃそうですよ。そんだけの草鞋を履かれてるからもう、くたくたになってしまうのは、もう当然だと思いますよ。
ああい。 そうなんですよね。
うん、うーん。でも、ま、しっかりとしたね、栄養を摂らないと、忙しい時からこそ、しっかり食べないとね、体も持たないですよね。うーん、ううん、うーん。
はい。うん、そうなんですよね、やっぱり。で、その体がもたないっていうところがね、僕も結構、はい、あの、なんかこう、悪循環だなっていうところなんですよね。忙しくしてるからこそ、やっぱりその、ね、栄養素って大事じなのに、ちょっとそこが抜け落ちてしまってるから、多分どっかで、あの、いきまとめて痛い目を見るんだろうな、なんて思ったりして。
はい。 うーん。 うん。 うーん。 ううん。 うん。 うんうん。 うーん、ううん。そうですよね。あの、お1人で暮らされてるんですか？
そうです、ひとりり暮らしです。
ああ、そっか。じゃあご飯もね、作ってもらえないんですね。
そうなんですよ。
うーん、そうですね。じゃあ、あの、ま、食事面ではですね、やはりね、あの、1品でもいいから、自分で、あの、簡単なもの、栄養があるものを作られたらいいと思うんですよね。でも、そういうのはなかなか行かないから、あの、納豆ってお好きですか？
はいはい。 あ、納豆好きですよ。
あ、じゃあ、もう納豆を食べましょう。

その時は大体多くて週4。で、ま、最低でも週3は行ってたんですね。ま、だか週3回、週4は行っていたんですけど、あの、もうその忙しくなってから、その悪い習慣なって、それが抜けなくって、それでもう2週間に1回とかしか行けてなかっ
うん。 ああ。 週さん。 あ、はい。 はい。 はい。 ああ、そうなんですか。あの、週に、あ、ま、行かれる時は何時間ぐらいいられるんですか？
たんですよ。はい。 大体1時間半ぐらいですかね。
あっ、そうなんですね。で、あのジムに行って帰って、家に帰ると、何時間ぐらい、あの、う時間を、う費やす、すすんですか？
ま、どま、ドアトゥードアっていう意味で、合計で大体2時間ぐらいかな。ま、にじかんもかかんないかな。ま、2時間かかんないぐらいですね。
はい。 あ、そう。ふーん。 うんうん、そうなん、でも、ま、結構な時間を取られますよね。
うん。